อืม ได้เลย โอ้ ดู ดูแบบเหมือนกับ คอมพลีตลุก มา แล้วมันก็ดูแบบเหมือนกับสวยงามไปเลยเนาะ แบบเหมือนกับโชว์ถึงความ แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของเราไปด้วยแบบนี้เนาะ ใช่ไหมคะ?
ชำนาญ อือฮึ ใช่ ค่ะ ก็คือเหมือนกับ ว่า เหมือนกับว่าถ้าคนมองแล้วเห็นซิกซ์แพ็กเราตรงนั้นน่ะ ก็คือดูรู้เลย ว่า เนี่ย ไลฟ์สไตล์เรา ผู้หญิงคนเนี้ยออกกำลังกายถึงแบบ จาก รูปร่างแบบเนี้ยอะค่ะ ก็คือเหมือนแบบ มันเคยมีคำพูด มันเคยมีคำพูดหนึ่งที่ปลุกใจเราอะค่ะ เขาบอกว่า "ถ้าคุณน่ะ อา ถ้าคุณ น่ะ ทำงานเพื่อ อ ทำงานหนักเพื่อซื้อ Ferrari คุณจะเอามัน เก็บ ไว้ในโรงรถหรือเปล่า? ถ้าคุณได้มาแล้ว"
อืม อือ ๆ ๆ อืม ยังไง คะ? อืม อือฮึ อืม
ใช่ ก็คือเหมือน ก็คือเหมือนกับว่าการที่เรา อ่า ออกกำลังกายอย่างหนัก ทุก วัน ไรเงี้ย เป็นกิจวัตร เป็นนิสัย อย่างเงี้ย มันก็เหมือนกับเป็น การ เก็บเงินซื้อ Ferrari ใช่ไหมคะ แล้วไอ้ตัว Ferrari นั้นก็คือผลกับ ผลของการออกกำลังกาย ไรเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้น เราก็เลย รู้สึก ว่า เราจะไม่แต่งตัว อ่า เราจะไม่ คือเราจะพยายามแต่งตัวที่เหมือนแบบ เหมือนแบบ ห ห ให้ ให้มองให้รู้ว่าแบบ เออ เรา เราออกกำลังกายนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้ว มันเป็นเงิน
ค่ะ เออ ค่ะ เออ เออ ว่า ว่า เราออกกำลังกายมาอย่างหนักแค่ไหน อะไรแบบเนี้ยเนาะ อืม ๆ อืม
อืม ๆ ๆ ๆ อือ แล้วมันเป็นสไตล์ที่เราชอบ ส่วนตัวด้วยไง มันก็เลยเหมือนแบบไปด้วยกันได้
อืม อืม อย่างงี้ค่ะคุณขา โอเค อันเนี้ยอาจจะเป็นแบบในเรื่องของรูปแบบเนาะ แต่อยากจะทราบว่าเรื่องสีล่ะคะ คุณแบบเหมือนกับ เอ่อ จะว่า ชื่นชอบสีไหนเป็นพิเศษในแบบเหมือนกับเสื้อผ้า? ค่ะ
ค่ะ ค่ะ เอาจริง ๆ นะ เสื้อผ้า เวลาเลือกมารีวิวอะ มันมี 2 แบบ คือมันจะเป็นเสื้อผ้าออกงาน ใช่ไหมคะ แล้วก็จะ เป็น เสื้อผ้าลำลอง ทีเนี้ยเสื้อผ้าลำลองอะ เราจะเอามาใส่ในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าเสื้อผ้าแบบออกงาน พวกชุดราตรี อย่างเงี้ย เราใส่ มิกซ์ ให้สุดปุ๊บ เราเปิดร้าน เปิดร้านเช่าชุด ด้วย ก็เอาไปใส่ร้านเช่าชุด คือมันเป็นการทำธุรกิจที่แบบไม่ต้องลงทุนเลย อะไรเงี้ยค่ะ อา ใช่ สีที่จะชอบใส่และชุด ราตรี เนี่ย เราชอบสีชมพูเป็นพิเศษ สีดำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเป็น เสื้อ ผ้าลำลอง ใช่ มันเป็นเหมือน เรารู้สึกว่า เราใส่แล้วมันขึ้นกับผิวเรา ด้วยความที่เราเป็นคนผิวแทนด้วยค่ะ มันจะช่วยเหมือนแบบ ช่วยขับลุกอะ เวลาแบบว่าลงโพสต์ที่ใส่ ชุดสีชมพู แล้วคนจะไลก์เยอะมากเลย
อืม ค่ะ อือ ๆ ๆ อ๋อ เออ ๆ ค่ะ ส อ๋อ สีชมพู สีดาม อืม ๆ ๆ ค่ะ อือ ๆ อืม